والله هوأنا كان عندي كده مشكلة، وكنت حابّة إن أنا أتكلّم معاك فيها. يعني آخد رأيك كده لو أنت عندك نصيحة يا ريت تفيدني بالموضوع يعني. لأن أنا مش عارفة المفروض إن أنا أتصرّف إزاي أو المفروض إن أنا أعمل إيه؟ حاسّة كده يعني طول الوقت باحس بالذنب أوي. يعني لمّا بآجي أريح، أو إن أنا أقعد مع نفسي كده فترة يعني استرخاء كده أستجم مع نفسي آآ آآ أتفرّج على فيلم أقعد على الموبايل باحس كده بالذنب. اللي هو إيه؟ لا لأ أنتِ ما ينفعش إن أنتِ تقعدي تقضي وقت، طَب ما تقومي كده أحسن ممكن تشوفي حاجة مفيدة بالنسبة لِك، آآ تتعلمي حاجة في مجالِك، آآ، تقرأي عن حاجة في المجال تفيدِك في شغلِك، آآ، أو تشتغلي حتّى شغل الFreelancer اللي أنا باشتغله الت التاني دَوَّة، بحيث إن أنا يعني إيه، أجيب فلوس يعني. فطول الوقت باحس كده إن أنا إيه، لا لأ حرام إن أنا أقعد، طالما أنا قادرة إن أنا أشتغل يبقى أنا إيه، لازم إن أنا أقعد أشتغل طول الوقت. بس طبعًا بييجي أوقات كده الواحد لأني يعني أنا أشتغل شغلانتين، طبعًا غير مسؤوليّة البيت، فباجي في وقت معيّن كده وأحس إن أنا خلاص مش قادرة إن أنا أكمل، وفعلًا بابقى تعبانة جدًا، ومع ذلك بابقى عندي إصرار رهيب جدًا إن أنا لازم أشتغل، أو إن أنا ما ينفعش آآ يعني آخد فترة راحة يعني. أنتِ لو ح حتّى فنجان القهوة لازم وأنا باشربه وأكون باعمل حاجة فيها، طول الوقت باحس بالذنب، وطبعًا إحساس الذنب ده شيء سيئ جدًا، مش حابّة بجد إن أنا أفضل أحس بحاجة زي دي. فمش عارفة المفروض إن أنا أتصرّف إزاي، فحبيت إنّ أنا أتكلّم معاك.
آه. إحساس يعني فعلًا ان صعب شوية إن حد يعني ي يتجنّبه أو حد يعرف إن هو يتخطّاه. بالذات لو شخص طموح، وبيحب إن هو يعني يشتغل أو بيحب إن هو يستفيد من كل الوقت اللي هو بي بي يعني بيقضّيه في حياته. ولكن آآ آآ طبعًا مش كل الوقت بيكون يعني أ أ المفروض إن إحنا بنشتغل فيه. لأ أكيد طبعًا بيبقى لازم في راحة ولازم في أ مكافأة بعد تعب كبير. آآ حتّى لو ده هييجي على آآ م م يعني فلوس أو هييجي على مسؤوليات ممكن تكون المفروض إن أنتِ تعمليها. آآ بس ع أنتِ عشان يعني ب بيبقى دايمًا أ في تفكيرِك ال ال أ الاستفادة أو أقصى أقصى ال يعني الح الطموح إن إن أنتِ تعملي آآ آآ م أكتر حاجة يعني في وِسعِك. فده دايمًا بيحُط عليكِ ضغط جامد. أ وتحسّي إن أي راحة أو أي حاجة برّه الشغل أو برّه ال يعني ال ال أ بيئة العمل أو الحاجات اللي أنتِ المهام اللي أنتِ المفروض تعمليها، بتتحسّسِك بضغط كبير أوي على نفسِك. آآ بس خلّيني أعرف أكتر هو أنتِ بتحسّي بالشعور ده كام مرّة في الأسبوع؟ يعني هل كل مرّة والّا بيكون مثلًا مرّات معيّنة آآ يعني ب بتشتغلي فيها أو بتريّحي فيها؟
لأ هو الحقيقة كل يوم، أنا كُل يوم باحس بالذنب، كل يوم هاقول إن أنا إيه بُص أنا مش هاضغط على نفسي في الشغل النهارده، يعني هاحاول أسستم نفسي أشتغل شوية أهو يبقى في دخل وخلاص بس يعني إيه ما أضغطش على نفسي. آآ وآخد كده الأولاد ونتمشى، نتفسح، نعمل أي حاجة، حتى نتغدى برّه. آآ طب نعمل سهرة مع بعضينا أو أقعد مع أولادي نلعب، نعمل أي حاجة، أروح أتطمن على والدتي. قاعدة أفكر في أي حاجة كده إن أنا أعملها، وفي الآخر يعني أشتغل شوية، طب آآ وأنا لسه قاعدة على اللاب كده اللي هو إيه طب أقوم ما أقومشِ؟ لأ طب ما الجو هادي، العيال يعني بُعاد عني مش عاملين لي إزعاج، طب أنا هاشتغل شوية كمان. وهكذا بقى، أشتغل بقى شوية دي باسح باسرح بقى مع نفسي وما باقدرش إن أنا أقوم بقى غير لو حاجة حصلت كده ولادي اتخنَقوا آآ اتخانقوا مع بعض، جابوا شعور بعض، فتلاقيني اضطريت إن أنا أقوم أقعد معاهم حاجة بسيطة كده آآ لمجرد إن الجو يهدا وأرجع تاني إن أنا أشتغل، يعني ف ما فيش يعني، لدرجة إن أنا أوقات باقول يعني حتة إن أنا أقوم أشوف شغل بيتي ده أنا اللي هو إيه والله بجد آآ بابقى حاطة السماعة في في ودني و وحاطة يعني أنا باشتغل شغلانتين بس الشغلانتين دول في البيت. فممكن تلاقيني فاتحة التليفون من جهة باشتغل حاجة، بارُد على إيميلات وكده لأني أنا عندي شغلي الأساسي إيميلات رسايل حاجات من دي زي خدمة عملا كده. والشغل التاني freelancer باشتغله على ال اللابتوب فأنا حتى لمّا باكون باعمل أي حاجة شغل البيت عايزة أقول لك إن أنا باحط ال الhand free أو السماعة كده في وداني اللي هو إيه لو في أي حاجة آه أتابع، آآ ممكن أسيب أي حاجة والله حتى وأنا باعمل أكل عند واقفة على النار، اللي هو المفروض بقى إن أنا أفصِل عن أي حاجة، لأ، باحس كده فكرة إن أنا كُل آآ ما يكون عندي
آه، آه، آه، آه. مش بتكوني مركِزة، آه. أيوه. حاجة بتعمليها بتحسي بالذنب، أو بتحسي إنه آآ يعني آآ إن هو ضاغط عليكِ، بتحسي إن أنتِ بتضّيعي الوقت في حاجة ممكن تكون ما لهاش أي لازمة. احساس طبيعي جدًا من من حد يعني آآ بيحب يستفاد من الوقت بتاعه كلّه وبيحب إن هو ما ي ما يضّيعش يعني آآ آآ آآ ف أي فرصة تيجي له، آآ فإحساس كويس، ولكن ممكن يكون زيادة عن اللزوم وده اللي بيسبب المشكلة يعني. آآ ب بس خلّيني أفهم أكتر آآ يعني آآ آآ هو ال الشعور أو يعني ه هل في ناس مثلًا آآ أو مسؤوليات بتضغط عليكِ غير الشغل وكده؟ يعني هل مثلًا في حاجات آآ يعني آآ غير ال العمل اللي أنتِ بتشتغليه بتحسي إن هو يعني ممكن يسبب شعور مضاعف للموضوع ده والّا بس هو ال الشغل و ل مثلًا مسؤوليّات البيت، أشخاص مثلًا بيضغطوا عليكِ؟
صحيح. إمم. بُص، هو أنا يعني هو زوجي م هو زوجي مسافر أصلًا. يعني ب بيروح كده اللي هو 3 أسابيع وبيرجع أسبوع، فتلات أرباع الوقت ما بيكونش موجود. آآ بس أنا من صغري آآ يع يعني قصدي إن هو مش موجود فيعني إيه، عندي وقت كفاية أوي، أو ما عنديش ضغوطات في البيت أوي غير الأولاد. كده، كده الأولاد يعني مش طول الوقت قاعدين معايا سواء بقى في مدرسة، سواء بيلعبوا مع اصحابهم أو كده ف أو مع ولاد عمّهم في قلب البيت. فمش طول الوقت يمكن أنا باكون قاعدة لوحدي. فطول الوقت باقول إيه لأ الوقت ده أنا أستغلّه أكتر في إيه؟ في إن أنا أشتغل. الفكرة كُلّها إن أنا أ يعني يعتبر متربّية في بيت آآ كُلّه كده. يعني أنا والدي طول الوقت مكان وإحنا صغيرين بن بن بندرس. ما فيش حاجة اسمها أنت خلّصت مذاكرة، ما فيش حاجة أنت خلّ اسمها خلّصت الشغل لأ، أنت طول ما أنت عندك وقت وأنت صاحي كده واقف على رجليك، لازم تشتغل. لازم لازم تجيب فلوس، لازم م تتطّور، لازم تذاكر، لازم تقرأ، لازم تعمل كل حاجة. لدرجة إن أنا دلوقتي خلاص أنا ما عادش حاجة عندي في في مجال شغلي إن أنا أ أستعلم عنها أو حاجة، بس طول الوقت بادوّر وبابحث برضه. يعني لإنّي أنا اتربّيت في بيئة كده، فحاسّة إن ده كان السبب الأساسي للوضع اللي أنا كنت فيه. يعني أنا أفتكر زمان والدي كنت لمّا يشوفني إن أنا مريّحة، يقول لي: "هو أنتِ قاعدة بتعملي إيه؟" أو قاعدة على التليفون. يا بابا عادي واخدة break يعني ما فيش حاجة اسمها break. أنتِ مش دلوقتي كويسة صحِّتِك كويسة، أنتِ ما تضمنيش بكرة في إيه. فأنا بقى و الطبع ده. اللي هو أنا طالما أنا فيّا صحّة، عندي وقت دلوقتي، لازم إن أنا أستغل الوقت ده، وأستغل صحّتي دي المستقب
آه. آه. آه، آه، آه. إمم. آه. آه طبعًا. إمم. البيئة يعني بتكون عامل مهم جدًا في إن هي تأثّر عليكِ كشخصية يعني. تحسّي إن أنتِ آآ في ناس بتضغط عليكِ. ممكن أهلِك برضه يكونوا آآ ناس يعني أ أ أ كانوا بي بي بيسبّبوا لِك برضه نوع من ال اللي هو آآ الذنب أو أو بيخلّوكي تحسّي إن أنتِ حاسّة أب أنتِ ليه مثلًا مش بتستفادي من الوقت ده كويس. طيب، أ أ خلّيني أعرف برضه هل أنتِ كشخصية بتميلي أكتر أو آآ بيهمِّك أكتر إن أنتِ ترتاحي والّا أ الإنتاجية يعني يعني دي دي البيئة ال اللي خَلَقِت فيكِ الحاجة دي ولكن أنتِ بقى كشخصية يعني؟
لأ أنا عايزة أوازن ما بين الأمور، يعني أنا عايزة أشتغل عادي وانتج وأجيب فلوس وكل حاجة، وفي نفس الوقت برضه، يعني يبقى ليّا وقت خاص بنفْسي كده، يعني أرتاح يعني عايزة أبقى في راحة وفي شغل، عادي اللي هو زي أي حد طبيعي في الدنيا يعني.
آه، آه، ط حلو أوي يعني فعلًا آآ أنتِ عايزة اللي هو يبقى الموضوع متوازن ولا تكوني جايّة على راحتك، ولا في نفْس الوقت تكوني جايّة على آآ الشغل بتاعِك وتكوني مثلًا ما بت ما بتعمليش اللي عليكِ، فدي حاجة كويسة جدًا، آآ طيب آآ عشان كده أنتِ محتاجة تبدأي إن أنتِ يعني آآ، تبقي تكلّمي نفسِك بطريقة إيجابية أكتر يعني، الكلام مع ال آآ مع النَفْس بيفرِق كتير جدًا، آآ آآ ت إن أنتِ مثلًا تدّي لنفْسِك يعني زي آآ كلام إيجابي ده هيبقى مختلف جدًا عن الكلام السلبي اللي ممكن يسبّب في آآ، مثلًا آآ م مضايقة أو س سبب بالذنب، آآ مثلًا لمّا تبدأي إن أنتِ ت تخلّصي مهمّة معيّنة، تدّي لنفْسِك مكافأة بإن أنتِ خلصتِ المهمّة دي، وتبدأي إن أنتِ تبقي فخورة إن أنتِ مثلًا أنجزتِ آآ آآ يعني آآ جزء من الشغل أو جزء من المهام اللي عليكِ، ده هيدّيكي حافز أو هيدّيكي شعور بإن أنتِ لمّا تيجي تريّحي تبقي مش حاسّة بالذنب، أو تبقي حاسة عادي إن إن ده كان حقِك وأنتِ يعني آآ أخ مارستيه، ف فح حقيقي يعني آآ آآ الكلام مع النفْس أو الكلام آآ اللي أنتِ بت بتكلّميه لنفْسِك بيفرِق جدًا، آآ في تقييمِك لل آآ يعني لل للموضوع، أو تعرفي أنتِ مثلًا آآ حاسّة بالذنب والّا مش حاسّة بالذنب، آآ برضه حاجة كمان آآ إن أنتِ تنظّمي وقتِك، يعني تحاولي تحطّي جدول لفترات الشغل وفترات الراحة، بحيث إن ده ما يجيش على ده، أنتِ تبقى عارفة مثلًا إن أنتِ ه بتشتغلي مثلًا الصبح، آآ لمدة مثلًا 6 ساعات، وبعد كده بتاخدي آآ راحة الراحة دي ما ينفعش تدخّلي فيها أي شغل، دي هتبقى حاجة ثابتة وهتبقى قاعدة آآ مش هتحسّسك بالذنب بالعكس، دي هتخلّي الموضوع يكون فيه نظام، وهتعرفي إن أنتِ مش بتعملي أي حاجة وخلاص لأ أنتِ بتبقي عارفة أنتِ عاملة بتعملي إيه في في وقت إيه، وده هيدّيكي حافز آآ آآ إن أنتِ يعني ت تكمّلي ساعات شغل أكتر، آآ وتبقي عارفة إزاي تستمتعي بوقت الراحة، هل يعني ن لو جرّبتِ حاجات زي كده تفرِق معاكِ؟
بُصّ هي فكرة حلوة أوي، فكرة إن أنا يعني أتعاطف مع نفْسي كده، اللي هو زي ما باجي أتعاطف مع أي حد تاني وأقول له ما ترهقش نفْسك، أنا محتاجة إن أنا أتعاطف مع نفْسي، وأقول بلاش ترهقي نفْسِك، لإني فعلًا أنا ممكن أجي عند مرحلةٍ ما وما أقدرش إن أنا أكمّل أو إن أنا أواظب بنفْس ال الإنتاجية، أو بنفْس الطاقة ديّة فممكن إن أنا أهبط في النُص، فمحتاجة إن أنا لأ اللي هو أنا أنا بني آدمة فعلًا ومن حقي إن أنا أشتغل شوية مش مشكلة وشوية إن أنا أرتاح، ده بحيث إن أنا بس يعني إيه؟ أتغلّب شوية على ال الفكرة أو ال البيئة اللي أنا اتربّيت فيها يعني، أقنع نفْسي بحاجة مختلفة شوية عن اللي أنا اتربّيت عليه، آآ أمّا بالنسبة للحاجة التانية فكرة إن أنا أقسّم شغلي ولعدد ساعات معينة وإن أنا أفصِل، يعني بمعنى أصح إن أنا أجبر نفْسي إن أنا أحط روتين معيّن، وأنظّم الوقت بحيث إن هو لأ في وقت للشغل خلاص، وقت الشغل ده ما فيش أي حاجة تتدخّل فيه، وقت الراحة يعني أمنع أي مصدر ممكن يسبّب لي أ إن أنا يعني أنغمس في الشغل، خصوصًا الموبايل طبعًا لإن عليه كتير جدًا، فدي بصراحة فكرة كويسة جدًا، وأعتقد إن أنا هابتدي بالاتنين مع بعض كده آآ
بالضبط. آه. أ آه لإن لإن أنتِ فعلًا كده هتكوني يعني حلّيتِ المشكلة بناحيتين، بناحية عاطفية بحيث إن أنتِ آآ فك غيّرتِ التفكير بتاعِك عرفتِ إيه سبب ال شعور الذنب اللي أنتِ بتحسّي بيه وعالجتيه، آآ غيّرتِ يعني أفكارِك الداخلية وده ساعدِك إن أنتِ آآ ما تح ما ما تبقاش عندِك الإحساس ده تاني، آآ وكمان حلّيتِ الموضوع بطريقة عملية إن أنتِ ابتديتِ تعملي جدول ومواعيد ثابتة، فما بقاش في حاجة بتيجي على وقت حاجة تانية، وما بقيتيش بتحسّي بالذنب.
صحيح والله أنت عندك حق فعلًا محتاجة إن أنا أبتدي بالموضوع ده، وأولها إن أنا أبطّل أحس بالذنب كده اللي هو خلاص يعني، وأبتدي فعلًا بخطوات على طول ما د ما أأجّلش الموضوع، آآ طبعًا أنا باشكرك جدًا لوقتك، وتفهُّمك وعلى كلّ النصايح القيّمة دي، أنا فعلًا استفدت منها كتير.
العفو، أنا دايمًا هنا موجود عشان أسمعِك.